Eee, teruta jadi lebih ke nostalgia jadinya, nih, Kak.
Mungkin, salah satu. Hmm. Oke, boleh.
Eh, eee, kayak film-film bioskop tuh, jaman dulu tuh waktu aku SD seperti Home Alone, terus Back to The Future. Nah, itu aku nontonnya waktu aku masih SD tuh, Kak.
Oke, iya. Mhm.
Terus heeh, jadi inget lagi nih film waktu SD tapi di TV, nih. <chuckles>
Sam oke. Oh, ya ya.
Eee, tahu Satria Baja Hitam, Kak? <laughs>
Oh, Satria Baja Hitam. Oke oke oke. Satria Baja Hitam.
Oke. Itu kalau tiba-tiba di YouTube ada tuh, muncul, aku lagi scrolling YouTube tiba-tiba ada Satria Baja Hitam, lihat, oh, ah, lihat, ah, nonton, ah, paling enggak yang mengingatkan kembali nostalgia masa kecil, dengar meskipun cuman denger lagunya aja. Itu menyenangkan sih, Kak. Jadi bikin happy. <chuckles>
Heeh. Heeh. <chuckles> Oh, gitu. Oh, padahal udah beda jaman ya, Kak, udah beda jaman. Misalnya kan kalau, eee, film-film dulu kan kostumnya udah aneh ya, menurut kita yang eh, menurut, eee, orang-orang sekarang ya, udah beda.
Ya, pasti buat anak jaman now aneh banget. <chuckles> Apaan, tuh? <laughs>
Heeh. Oke oke. Kenapa sih Kakak bisa suka itu? Bisa kayak Home Alone. Home Alone itu dulu di ini ya ser eee, pernah di TV juga ya, kalau nggak salah ya, Kak, ya?
Iya. Heeh. Buat Mmm. Ya, pernah di TV, heeh, betul. Jadi
Oke. Kenapa kalau Kakak suka itu diulang-ulang?
Ya, karena aku pertama kali nonton Home Alone itu waktu aku masih SD ya, Kak, ya. Dan itu film baru tuh cuman ada di bioskop. Hmm. Nah, jadi karena nonton bioskop itu, ya aku nonton sama kakakku, ya. Ya, berkesan baik deh, Kak, karena aku inget itu lucu banget itu film, kocak, jadi eh
Mhm. Hmm. Mmm.